Oo nga.
Ikaw ba?
Ako naman kapag nadi-disconnect ako 'pag sa online class, yun sobrang 'di naman 'di naman bad trip, pero minsan kasi may mga mahahalagang klase na nakakaapekto yung ano, yung disconnection. So, yun parang nahihirapan ako sa mga panahon na ganon, tas yun nga yung sinasabi mong ano minsan lumilihis na tayo ng landas kam mga estudyante 'di ba. Imbis na mag-aral kung ano-anong ginagawa, minsan kasi isang isang video lang na makita mo tuloy-tuloy na na papanoorin mo eh, 'di ba? 'Di ba iba yung
Mm. Mm, mm. Oo. Yes. Meron, mm, meron pa nga habang nagtuturo yung teacher nag nag nanonood ng TikTok o kung ano-ano man diyan. Mm.
Mhm. Oo, alam mo ba parang normal na yan ngayon. Parang yung mga teacher din minsan wala na silang pake.
Hmm.